Uh pasti Kak bahkan mungkin setelah ditolong itu ya Kak kayaknya separuh perjalanan aku tegang Kak, bener-bener dudukku itu sampai gak nyender gitu loh Kak. Saking aku tuh mikirnya macem-macem kan kayak, "Aduh ini aku di negara orang terus sebelah aku orangnya" jadi sebenarnya sebelah kiriku tuh gak sebesar bapak ini Kak, perawakannya, tapi dia bener-bener yang tatoan terus juteknya minta ampun Kak. Jadi kan aku kayak mau gerak dikit tuh sungkan gitu loh Kak rasanya di terus mhm, bener banget, terus apalagi si bapak-bapak tadi ya bapak gangster ini juga, wah itu kayak orang yang ngerti gak sih Kak? Ibaratnya itu kayak satu pesawat itu yang meng penguasanya tuh dia gitu. Auranya tuh gede banget jadi aku takut sih awalnya. <laughs>
Heeh heeh. Iya iya. <laughs> Heeh heeh. Mmm. Oke, wah kebayang lagi. <laughs> Terus terus? Heeh heeh. Oke. <laughs> Oke. Badannya berarti itu berotot, nge-gym gitu, terus tatoan gak sih Kak waktu itu?